Claro que a culpa é minha, né, eu coloquei isso na minha cabeça.
Sim, sim.
Já tem meses que eu estou pensando nisso, sabe, deles virem pra cá, e aí minha neta vir e a gente vai na Disney da de Paris e o e a gente querendo ir na Suíça andar naquele trem, e nossa!
Ai, olha que legal. <laughs> Entendi. Mas me diz uma coisa, assim, você quer você você eu posso te dar uma opinião, você nesse momento agora só queria mesmo desabafar ou você
É, faltando um monte de projetos. Pode. Não. Eu quero um conselho também.
Entendi. D então, porque, na verdade, né, essa ansiedade, né, por algo que você não pode controlar, né, porque nesse caso você queria fazer uma surpresa, é super normal, né, fazer uma surpresa, é bem legal, né, sua ideia é ótima, assim. Acho que eles ficariam muito felizes com isso. Mas, sobre a condição que você vai encontrar, né, ele, se tem algum compromisso já previsto, não sei o quê, é algo que você não consegue controlar, né, então ficar nessa ansiedade, meio que você fi fica se corroendo antes da hora, né, sem saber se de fato vai, né, uma coisa antes da hora, né. <laughs>
É. Pois é. Não. Não, não tem que ser. Porque, assim não, porque agora ficou muito em cima da hora, porque se não tivesse acontecido a história da mudança, estava tudo bem.
Aham. Estava tudo bem.
Eu ia pegar uma passagem, assim, tipo lá para o dia 20, 22, sabe.
Uhum. Entendi.
Porque meu genro trabalha com negócio de festa, essas coisas assim, então, também não queria atrapalhar, né.
Sim, aham.
Fiquei só daqui perguntando: "Como é que está? Que que tem, né? Como é que está a escola?" Sondando, como é que iam estar as férias, já tinha me falado que as férias iam começar no início de dezembro. Minha neta, já de férias. Aí isso eu tenho uns 2, 3 meses que eu estou pensando nisso, né.
Ah, sondando ali. Aham. Ah, entendi.
Comecei a juntar um dinheiro, falei: "Ai, eu vou juntar um dinheiro pra comprar.", porque, às vezes, é mais fácil comprar daqui, né.
Aham, aham. E e você mas agora com essa n essa essa ques é, essa questão que surgiu, assim, você desistiu ou você ainda quer tentar assim, e s
E Agora com esse novo quadro Ai, eu eu vou desistir, sabe por quê? É, minha filha não tem a cabeça igual a minha. Eu pra viajar eu meu nome é: "Tô pronta".
Vai desistir? Aham.